Sì, in macchina con i tuoi genitori, se vai in un negozio e sì ovunque.
Eh. Nei negozi, nei centri c nei centri commerciali, ne eh beh, insomma sì, sì è vero, è vero. Eh beh..
Oppure anche nei film, no, in sottofondo comunque mettono la musica, quindi, mh
Certo, cert le colonne sonore. Ma qual è il tipo di qual è che tipo di c'è un tipo di musica particolare che ti piace o insomma varia, a seconda così? Non hai un proprio una scelta.
esatto. Ora dipende, dipende, ovviamente con gli anni sono un po' cresciuta, no, cioè in senso, ehm, quando, mh, quando ero più piccola vabbè ovviamente mi piacevano le le canzoni quelle lì fanciullesche, no, cioè nel senso, eh ehm, quelle lì dei bambini, dei cartoni animati e ancora adesso mi p
Mh. Ecco, esatto.
Cioè nel senso ogni tanto poi perché sono un'eterna nostalgica, quindi ogni tanto mi, mh, mi capita di assolutamente
Le ascolti. <chuckles> Vabbè non c'è niente di male, per carità, appartengono appartengono a noi in fondo quelle cose lì insomma.
Assolutamente, cioè nel senso che ogni tanto proprio con i miei amici facciamo una serata karaoke dei cartoni animati, è una cosa stupenda.
Ah, beh. <laughs>
<chuckles> Sì, un po' eterni nostalgici, no, non lo so. Ehm, è bello, sì.
No, no, e beh certo. Però, vabbè, se vi piace, eh, per carità, che c'è di mal non c'è niente di male o non c'è niente che che vi sminuisce voglio dire. Eh, insomma. <chuckles>
Assolutamente.